รสชาติก็ดี แต่ว่าต้องเป็นผัดเผ็ดแบบเครื่องแกงจัดจ้าน แล้วก็เผ็ดจัด ๆ เพราะมันจะกลบ กลิ่นสาบ แล้วก็ความคาวของเนื้อ ทั้งงูด้วย ทั้งตะพาบน้ำด้วย
โอ้โฮ! อืม อืม อ่า ใช่ เพราะว่าถือว่าเป็นอาหารป่า เราก็ต้อง ก็ต้องใส่เครื่องที่มัน ถึง ลบความคาวได้
ช ใช่ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ ทีนี้ที่เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เด็ก ๆ กิน แล้วก็ตอนนี้ไม่กินอีกแล้ว เป็นเพราะว่า เอ่อ เราทาน เนี่ยค่ะเขา เขาเป็น ตะพาบน้ำเขาเป็นสัตว์จำพวกเต่าเนาะ จำพวกเต่า แล้วพอเราโตขึ้นมาเนี่ยค่ะ แล้วเราก็ เอ่อ อือ เรียนแหละ เรียนเนาะ แล้วมันจะมีวิชาพระพุทธศาสนา
อือฮึ อา อือฮึ ใช่ ๆ อือฮึ อือฮึ อ๋อ
เคยเรียนไหมคะ เคยเรียนไหม? แล้วก็มัน มันจะ ม มัน มันจะมีแบบ
เคย เคยว่างครับ ผม ผมลงนะ ผมลงพุทธศาสนาตอนมหาลัยนะ <chuckles>
<chuckles> เหรอคะ? แล้วมันจะมีแบบบอก บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา แล้วเต่าเป็น เป็นสัตว์ อ่า ที่ ที่บ่งบอก ถึงความอายุยืน
อือฮึ อา
แล้ว แล้ว แล้วเป็นสัตว์ที่เขาไม่ เบียดเบียนใคร
อือฮึ
ค่ะ เขาไม่ทำร้ายอะไรใครเลย
อืม แสดงว่ายังไม่เจอ Snapping Turtle นะ มันกัดไม่เลี้ยงเลยนะ <chuckles>
นะคะ เขา ถ้าเขา เออ ยัง ยัง ยังสิ ตอนนั้นไม่ใช่สิ ตอนนั้นยังไม่มีไง <chuckles> ใช่ไหมล่ะ? นะคะ พอมาอ่าน ๆ ดูแล้ว แล้วแบบว่า อุ๊ย! ตายแล้ว แล้วก็กินไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ แล้วก็ อ อ่า สัตว์ป่ามันก็เริ่มร่อยหรอลง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เพราะเรายิ่งเรียนเรายิ่งรู้ขึ้นเรื่อย ๆ แบบ อุ๊ย! เหมือนทำบาปเลยตอนนั้นน่ะ
อือฮึ อา อือฮึ ๆ อือ ๆ ใช่ ๆ
อืม ก็เลย หลังจากนี้ก็เลย ตั้งแต่นั้นมาก็เลยปณิธานตัวเองว่า โอเค ของที่ไม่ใช่ของที่เป็นอาหารได้ ก็จะไม่ทาน
อะฮะ อือ ๆ ๆ อืม
อืม ค่ะ ส่วน ของสด เคยลองกินนี่ แซมอนที่ทำเป็น เอ่อ ซาซิมินั่นแหละ
อา ๆ
อ่า คำแรกมันก็โอเคนะ มัน มัน มันก็อร่อยดี พอคำที่ 2 มันรู้สึกหยือ ๆ อะ มัน มันไม่สุก
อือฮึ คือ ผมว่า มันเป็นเพราะว่าแซมอนน่ะ แซลมอนมัน มันมีไขมันเยอะครับ ใน ในเนื้อมัน คือแซลมอนน่ะ ผม ผมกินเยอะไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเกิดกิน กินติดกันน่ะ ไม่มีอะไรตัดเลี่ยนอะ มันจะเลี่ยนมาก
มันหยือ ๆ ค่ะ ค่ะ เหรอ? เขาบอกให้ ให้ ให้ ส อ่า ใส่ อะไรนะ เขียว ๆ อะ อะไรนะ วาซาบิ
อือฮึ อา ๆ วาซาบิ
ลงไปเยอะ ๆ ใน ในโชยุ แล้วก็จิ้มให้เยอะ ๆ เลย แล้วก็ทานเข้าไป มันจะอร่อยมาก เขาว่างี้ ใช่ค่ะ ลอง กินแล้วเหมือนกันแต่
อือ อือ ๆ ๆ ๆ